हाँ, जी, देखिए एक तो मेरा मानना है कि अगर रिस्पॉन्सिबल क है तो आप प सबसे पहले अ, मेन-मेन देखिए वो <clears throat> ऑब्वियसली किसान है, छोटे किसान दिखने में ही लगते हैं और आपको पता ही है उनकी प जो किटी कस के टकी किस कठिनाइयों से वो लोग करते हैं। तो आप उनसे कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा उनके बार्गेनिंग ना करे एक दो रुपये कम करके वो करे क्योंकि देखिए उनका ज़्यादा मुनाफा नहीं होता है और वो इतनी दूर से पता नहीं कौन-से गाँव से आते हैं कितना ल खर वो हुआ है उनका। अ, एक है और एक है अ, दूसरा है कि अ, मतलब कभी क्या होता है कुछ क टाइम कभी-कभी ना लोग ना कभी उन वैसे लोगो के साथ ब जब उनके साथ खरीदते हैं कुछ मतलब अलग ही व्यवहार करते हैं मतलब एक नौकर जैसा व्यवहार भी करने को मिलता है अगर मार्केट में जाते हैं कभी-कभार लगता है, हमेशा नहीं। अ, तो अ, तो उनके साथ अच्छे से व्यवहार करे जब वो दाम जब से की बात प्राइस बार्गेनिंग पे आती है जब दोनों रज़ामंद है तो प्रोसीड करें ब उसमें अ, वैसा ये मानना है और एक है और एक अगर बोलूँ तो देखिए अ, हमेशा कोशिश करें कि एक रिस्पॉन अ, कोशिश करें कि यही लोगों से हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा अ, खरीदने की कोशिश करें ख़ासकर कि जो अपनी अ, सब्जियाँ होती हैं बढ़िया क्योंकि देखिए उम, तो देखिए क्या होता है मतलब एक एक तो अ, किसान ही की वज़ह से मतलब बहुत से लोग नहीं मानते हैं, उम खाना खाते हैं और एक हमारा चल रहा भी देश उन्हीं की वजह से लेकिन बहुत से लोग नहीं मानते हैं अ, उनको कहीं न कहीं क्रेडिट भी नहीं देते हैं। जी।
बिल्कुल, वो तो है। हुँ। हुँ, बिल्कुल। बिल्कुल। हुँ, हुँ। हाँ, होता है ऐसा अभी, बिल्कुल। बहुत बढ़िया! हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल। हाँ, हम हम खाना खाते हैं बिल्कुल, हाँ जी। हुँ, हुँ। <chuckles> बिल्कुल, हाँ, ये बात तो है मतलब उनको जिनको जितना काम करते हैं उतना क्रेडिट मुझे भी ये बात तो बिल्कुल लगती है कि कम दिया जाता है। तो ये बताइए कि जैसे आज का समय इक्कीसवीं सदी या सोशल मीडिया का दौर है, तो ऐसे में इसका इस्तेमाल करके क्या हम ये जो जागरूकता है अवेयरनेस है इसे बढा सकते हैं आपके हिसाब से?